अ, सो मुझे तो अ, चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं क्या जान सकती हूँ कि आपको चाय पसंद है या कॉफी?
जी। हाँ, मेरे मतलब मेरी पर्सनल चॉइस भी चाय है, क्योंकि चाय पीने की एक तो हैबिट है मुझे रोज़, चाय पीता हूँ, जैसे सुबह भी और शाम को भी। अ, कॉफी पीता हूँ बट कॉफी, काफ़ी ज़्यादा ओकेज़नली पीता हूँ मैं, कभी-कभी अ, उसका ऐसा बहुत ज़्यादा शौक नहीं है मुझे।
हुँ। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, कि चाय या कॉफी दोनों पीने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान?

हाँ, बिकु बिकु बिकु अ, चाय अ, चाय जो मतलब जिनको आदत होती है, चाय पीने की उनको जैसे कभी लगता है कि सुस्ती लग रही है या आलस आ रहा है, तो चाय उनको एक झटके के रूप में या एक दिमाग को सक्रिय करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। एक तरीके से उनको रिस्टार्ट कर देती है, उनको एक तरीके से, उनको एक नई एनर्जी दे देती है। मैं ये कह सकती हूँ।
हाँ। हुँ। जी। हाँ। जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल और मेरा तो ऐसा है कि मतलब हमारी दिन की शुरुआत ही चाय के साथ होती है। सुबह-सुबह चाय से शुरुआत होती है। फिर शाम को तो चाय खैर मैं ही बनाता हूँ, घर पे। तो, वो तो मतलब वो एक मतलब जो कहते है ना, थोड़ी-सी, अ, जब मैं 12-13 साल का था, तब से एक आदत लग गई है की चाय बनाने की, फिर मम्मी को देखता था चाय बनाते हुए, तो उनके साथ-साथ सीख लिया चाय बनाना, तो अच्छा लगता है चाय बनाना थोड़ा-सा। कई बार ये होता है कि अ, थोड़ा-सा मुझे स्क्रीन टाइम अपना कम करना है, कुछ करना है, तो मैं शाम को चाय बना लेता हूँ। थोड़ा-सा तो फाय तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और फिर अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप किसी को मीठा पसंद है। जैसे मेरे मम्मी-पापा अ, एक्चुअली में फी फीकी चाय पीना पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं फीकी बनाता हूँ, अपने और अपने भाई के लिए मीठी चाय बनाना होता है।
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। आम तौर पे। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, सही कह रहे है। आमतौर पे हमारे यहाँ कभी कोई गेस्ट भी आता है, और हम ऑफर करते हैं, कि आपको चाय, कॉफी या ठंडे में से क्या चाहिए? तो सामने से हमें जवाब चाय का ही मिलता है। तो मैं सोचती हूँ, कि हर घर में चाय इतनी जितनी ज़्यादा पसंद की जाती है, कॉफी मतलब आपने जो कहा पहले मुझे कि कॉफी एक जागने के लिए या दिमाग को एक्टिव रखने के लिए ही सही है। बाकी अगर डेली रूटीन में चाहे देखना चाहें तो अ, 90 पर्सेन्ट जो अ, लोग हैं या पारिवारिक जो लोग हैं, वो सब चाय ही ज़्यादा पसंद करते है। हाँ जी, हाँ।
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। जी। लोग हैं। हाँ, चाय चूज़ करते हैं। जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे अगर पूछूँ कि अ, हाँ मैं आपसे अगर पूछूँ कि अ, आपके मूड को क्या ज़्यादा प्रभावित करता है, कॉफी या फिर चाय?
सही कह रहे हैं, आप।

हम कहीं बाहर भी जाते हैं, तो अगर हम अपने दोस्तों से कहते हैं कि चलो यार पार्टी हो जाए, तो चाय और समोसे की ही पार्टी कही जाती है, कॉफ़ी बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता है। हाँ।
हाँ, हाँ उम, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल जैसे आपने बोला ना, दोस्तों के साथ तो मतलब मेरे को तो याद भी है कि कॉलेज में एक जैसे अ, कॉलेज में हम जाते भी थे, तो वहाँ पे कॉलेजेज़ के बाहर वो ना चाय की टपरी होती हैं। तो भले ही कितनी हाँ, जितनी चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, तो दोस्तों के साथ वहाँ टपरी पे बैठ के वो अ, कहते है ना वो जो अ, मिट्टी के ग्लास होते हैं, जो कुल्हड़ जिसे हम कहते हैं, उसमें चाय पीना, मठरी खाना, वो काफ़ी एक अलग अनुभव होता है।
हाँ, हाँ, कैंटीन लाइक हाँ। जी, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ।